Тоже хороший вопрос. Мне кажется, когда ты их просто не любишь, вот и всё, м. Когда ты не готов к тому, что тебе могут там твой диван подрать, когда тебе диван или ещё что-то дороже твоего животного, потому что они ж как дети. И дети на обоях могут порисовать, и что ж тогда?
М. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. Это и время, и уход, и и финансовая тоже затрата. Как бы этот тоже должен понимать как бы все аспекты. Это не то, что там, ну как игрушка, да, купил её и всё. Н это огромный труд.
Да, да. Но Да, да. А, и поэтому я, я всегда говорю, что, э, даже если, ну, ты там бабушка какая-то или что ещё, ну, ты любишь животных, ну, заводи их, хорошо. Но вот бывает такое, что семья обеспеченная, и всё у них там есть, и собаки, например, какой-нибудь отдельный вольер они построить могут. Но не любят они её. Они её заводят как как мебель. Ну вот она просто гавкает в этом вольере и всё.
Мгм мгм. Да. Мгм. Ага. Ну да. Да. Либо вот знаешь, как охранника какого-то в своих корыстных целях, да в уж там охранял двор, если там кто-то зашуршит, застучит, чтоб знаешь там собака подала голос. О, это тоже не очень хорошо, да.
Мгм. Мгм. Ну да, да, я знаю, что многие собаки, они, э, служат. Они любят служить. Но с ними и обращаются нормально. А, с которыми обращаются <smacks lips> Конечно.
Мгм мгм. Но они хотят и любовь к себе. Понимаешь? Не только ж выполнять, службу какую-то нести, да, чтобы к ним ну какую-то вкусняшку там дали, хоть когда-то там за ушком почухали. Мгм.
Ну, конечно, они все живые. Тем более, сколько их там той жизни? А то у нас жизнь длинная, а у них жизнь сколько? десять пятнадцать лет и всё.
Ну да. Мгм.
Поэтому, да, и такое вот, б я видела разные случаи, но в хороши хороших случаев всё-таки больше, мне кажется. Хороших людей больше, на мой взгляд.
Мгм. Ну это главное замечать, знаешь, вот это вот хорошее. Не так часто это получается и не у всех получается, знаешь, как говорила моя мама кто-то видит крестики, а, кто-то плюсики.
Ну да. <laughs> Хорошее выражение. Не слышала никогда.
Э, вот, м-да. Ну вот, я так люблю иногда выражаться. Вот так. Мгм.
Ну да, это правда. Хорошее выражение. Согласна, согласна. И с питомцами так вот согласна тоже.
Спасибо тебе за беседу, было интересно.

Я хочу сегодня такую тему обсудить, э, насущную, потому что у меня кошка. Вот, мне интересно, <grunts> м, по твоему мнению, почему люди вообще заводят домашних животных или, наоборот, не заводят?
Мгм. Вау. Мгм. Мгм мгм. А, но смотри, <chuckles> у меня тоже однажды была кошка, и я её завела уже вот в тот момент, когда я начала жить одна, вот. Вот уже, так сказать, сепарировалась от родителей, жила одна, и мне, вот знаешь, мне так стало скучно, грустно, одиноко. У меня не было на тот момент, вот, знаешь, там, пары, так сказать, там, моей, да. И я вот решила, думаю: "А не завести ли мне какое-то домашнее животное?" Я очень долго как бы думала: либо кошечку, либо собачку. На тот момент вот были набирали популярность вот эти все маленькие собачки, там, а-ля, а, йорков Да, да. Вот, но я не знаю, мне вот чё-то так захотелось кошку, хотя мне вот подруга говорила: "Послушай, да зачем тебе та кошка? Вот собака ты там возьмёшь её, куда-то с ней можете поехать". А я вот у меня, знаешь, какое-то воспоминание из детства: у меня у бабушки была кошечка, она такая была милая, ручная, она постоянно лежала рядышком, такая, её можно было гладить, она вот такая знаешь, приходила, тебя жалела, вот из той серии. Я думаю: "Нет, вот хочу себе такую кошку", да, мгм. И вот, наверное, от одиночества я решила себе вот купить эту кошку. У меня была кошка, а, британская вислоухая. Да, звали её Тиффани. <laughs> А, я очень долго искала вот эти питомники специальные, чтобы она была там с родством, там с паспортами. Ну в общем, с так заморочилась. И, ну, я же хотела себе спокойную кошечку, которая будет лежать со мной Да, а оказалось- просто такая фурия. Слушай, она мне разносила весь дом. <laughs> Э, ну, она успокоилась уже, когда вот, знаешь он ей было лет, ну, я не знаю сколько, наверно 10. Уже, наверно, то ли старость у неё была, что она так уже, была, наверно, осознанная взрослая кошка, перестала мотаться. А вот, ну в общем, я вот завела кошку себе на тот момент от одиночества. А ты вот поделись своим опытом жизни.
Так. Мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм мгм. Йорки, тои. Мгм. Мгм. О. Мгм. О, это мило. Мгм. Ого! <laughs> Так. Н-да, которая милая будет и в итоге? О! <laughs> <laughs> Мгм. Мгм мгм. А у меня, да, у меня долгая история, потому что я долго была волонтёром в приютах.
Мгм. Вау, это была моя мечта детства, слушай.

Это хороший вопрос. В э в неволе в неволе обычные сухопутные черепашки, ну, типа 35-40 максимум. Максимум. Ан ам она такая, причём вс очень живая, вполне себе бегает. <chuckles>
Мгм. М. Мгм. Так это обычная вот такая вот черепаха, которая живет вот на озерах там, да, вот?
Не, на озёрах эта водоплавающая, а эта такая песчаная, она, которая в пустынях живёт или в в степях.
А. А, всё, я поняла. Мгм. Мгм.
Да-да, и вот, э, тогда я её завела, потому что я была ребёнком. Я просила родителей просто хоть кого-то мне уже завести.
Мгм. Мгм. И она так и осталась у родителей, да?
А, да да да, он они так и живут вместе. Они возят на дачу. Ну
Мгм. Класс, слушай. Мгм.
Так что я думаю, что люди ее заводят
Прям член семьи уже полноценный такой, столько лет. Мгм.
Т да! Она всё, моя бабуленция. А я думаю вот, что люди, на самом деле, заводят питомцев, м кто-то от одиночества, а кто-то, м м потому что, не знаю, может быть, так получилось. Жалко, например, вот котик просто попался на дороге.
Мгм. Мгм. Согласна. А. Ну, таких людей очень мало, действительно, которые могут подобрать, вот, уличную, там, собаку либо кошку, ну, животное, в общем, какое-то. Мне кажется, таких мало людей, но они есть.
Мгм. В таких но они есть, да, таких мало, но даже удивительно. Я видела людей, которые, вот казалось бы, они кричали: "Я никогда не хочу иметь домашнее животное!" "Мне это вообще не важно!" "Там столько шерсти, столько всего". А потом какой-нибудь котеночек залазит к ним в машину, в двигатель. И они такие: "О, ну всё, он нас выбрал". Это карма. <chuckles>
Мгм. Мгм. Это я сейчас. <chuckles> Мгм. Да, мгм, мгм. Да, мгм, да-да-да, такое тоже есть, согласна, да.